Bazı yerlerde tabii ki mesela şey, eee, küçük yerlere seyahate gittiğinde, iii, işte, "3 dört dört tane alsam şu fiyatı olur mu?" falan filan diye var tabii ki. O ş o şey var. Mutlaka yap yapıyoruz yani. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. O çok çok tatlı, çok güzel bir şey ama yani genel olarak da toparlamak gerekirse ya, pazarlık yaparak tasarruf etmek ya, bir yandan mümkün bir yandan değil. Aslında çünkü o kişilerin de verdiği fiyat yine aslında, eee, ke yine kâr ettikleri bir fiyat oluyor. Sadece aslında artık günümüzde kazıklanmamayı sağlıyor bize pazarlık yapmak diye düşünüyorum.
I hı. Evet, hı hı, katılıyorum sana. Evet. Evet, hı hı. Evet. Evet. Evet. Katılıyorum sana. Ve ülke kültüründen kültürüne değişiyor senin dediğin gibi. Türkiye'de bu çok varken Avrupa'nın mesela kuzey ülkelerinde pek yok gibi. Çok teşekkür ediyorum sana.
Hı hı. Kesinlikle. Aynen öyle. Ben teşekkür